เอา เอาออกไปล้าง แกะชิ้นส่วน เททรายทิ้ง เอาทรายออก เขาเรียกอะไรที่มันใช้แล้วไปทิ้ง แล้วก็ล้างกระบะ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ อา ค่อนข้างใช้เวลา
อะฮะ อือฮึ แล้ว แล้วแบบนี้ปลอดภัยไหมครับ เรา ขอ ขออนุญาตถามนิดหนึ่ง อ่า ไอ้ตัวกระบะทราย อัต อัตโนมัติเนี่ย จริง ๆ แล้วมันก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหม?
จริง ๆ เราไม่ค่อย ได้ แต่เราไม่ค่อยไว้ใจมัน คือกระบะทรายที่เราใช้อะ เขา เราสามารถตั้งได้ว่า เราจะให้กระบะทรายทำงานเอง หลังจากที่แมวเราเข้าหรือเปล่า หรือว่า อา เรา จะเป็นคน จะเป็นคนกดให้เขาทำงาน
อือฮึ อืม อืม
คือเหมือนมันตั้งได้หลายแบบ แต่เราอะ จะ จะเลือก จะเลือกเป็นแบบว่าเรากดเองไม่ต้องทำงานเอง เราจะเป็นคนกดสั่งเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าจะให้ทำงานตอนไหน
มันมีแบบไหนมั่ง? อ๋อ อะฮะ เพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้า มัน จริง ๆ ระบบไฟฟ้ามันก็มาคู่กับปัญหา อาจจะมีปัญหาจุกจิกนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลย เติ้ง อยากจะ
แล้วก็ ใช่ ใช่ ซึ่งก็ มัน มัน มันก็เสี่ยงต่อชีวิตของลูก เรา ในระดับหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง
อืม เออ ใช่ ๆ ๆ แต่โอเคอยู่ใช่ไหม? อือฮึ
ถ้าเราไม่อยู่บ้านอะ เราไม่เสียบปลั๊กเลยนะ <chuckles> คือถอดปลั๊กก็ดี ใช่ ก็คือเอามาเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บของเรา เพราะมัน มันหลายตัวเนาะ ถ้ามันต้องแบบหลายกระบะมันก็ปวดหลังนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ ๆ ๆ ๆ เพราะว่าเดี๋ยวมันชอร์ตใช่ไหม? อือ

ใช่ แต่ก็อาจจะมีนะ อ่า ถ้าเอาเป็นบุคคลไม่มี แต่ถ้าเอาเป็นเหมือนโซนประมาณว่าวีรสตรี หรือประวัติแบบผู้หญิงในประวัติศาสตร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะชอบฟังเป็นพิเศษ ใช่ เหมือนแบบบูเช็กเทียน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะรู้สึกว่า โอ้ มันสนุกนะ ผู้หญิงในประวัติศาสตร์ก็มีหลายแง่มุมเหมือนกัน ไม่ได้มีแค่ผู้ชาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อา ๆ ๆ ๆ ครับ สักหน่อย ๆ ๆ อืม อือฮึ อือฮึ
อืม แบบ
ผู้หญิงก็ไม่ได้เก่งน้อยไปกว่าผู้ชายเลยใช่ไหมครับ?
ใช่ ๆ ประมาณนั้น แบบ Cleopatra อะไรอย่างเงี้ย เราก็ คือเราคือส่วนสำคัญนะ อะไรแบบเนี้ย จะชอบฟัง ถ้าเป็นแบบขึ้นมาว่าเป็นแบบว่า บุคคลที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะเปิดเร็วมาก หมายความว่า ถ้าเห็นเด้งแจ้งเตือนนะ เราก็จะแบบ "โอเค ฉันทำงานบ้านตอนนี้ก็ได้" <chuckles>
อะฮะ อา อะฮะ อ๋อ แล้ว แล้วงานอดิเรกที่บอกว่า งานบ้านน่ะครับ
อืม
คือทำอะไรบ้างอะ?
โอ้โฮ ถ้าได้ฟัง ใช่ไหมคะ คือมันก็ยาวเนาะตอนหนึ่งอะ ก็คือล้างจานก่อนเลย ก็จะเริ่มล้างจาน อะไรอย่างเงี้ย คือล้างจานเนี่ยจริง ๆ คือจะล้างจานที่เป็นของแมวนะ เพราะของเราอะเอาเข้าเครื่องล้างจานไปแล้ว แต่ว่าของแมวเนี่ย ก็คือจะล้างมือ เพราะว่าถ้วยน้องเขาเป็นพลาสติกเนาะ เราก็ล้างมือ อะไรงี้ ล้างจานเสร็จ ก็จะเริ่มทำความสะอาด อันนี้แหละ เรียก เรียกว่างานบ้านไหม เรียกว่าทำงานให้แมวดี กว่า พอล้างจานเสร็จ
ครับ อา ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อือฮึ เป็นงาน เป็นงานอดิเรกที่ทำให้ ทำให้กับคนที่เรารัก เพราะว่าเราต้องใส่ใจเขานิดหนึ่ง อา เขาค่อนข้างที่จะบอบบาง
ใช่ พอล้างจานให้เขา เขาเรียกอะไรอะ ก็ไปทำความสะอาด เอ่อ กระถางทราย กระบะทรายของเขา
อะฮะ ๆ แล้ว แล้วการที่ล้างจานเนี่ยมี มี เช่น เอ่อ เขาเรียกว่าไร น้ำยาล้างที่ต้องมีคุณลักษณะพิเศษไหมครับ หรือว่าล้างน้ำยาล้างจานทั่วไปเลย?
เออ เนี่ยแหละ เป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้มี 2 แบบเนาะ คือถ้าหาซื้อทันในเวลาที่เขามีโพรโมชัน ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่แบบเขาเคลมว่าปลอดภัยต่อสัตว์ ไรอย่างเงี้ยอะค่ะ กับถ้า
ครับ อืม อ ต้องดูคุณสมบัติด้วย
ใช่ ถ้าหาไม่ทันก็จะเป็นน้ำยาล้างจานซันไลต์นี่แหละ แต่เขาจะมีสูตรที่ปลอดภัยต่อเด็กนะ เราคิดว่าถ้าปลอดภัยต่อเด็ก ก็น่าจะปลอดภัยระดับหนึ่งต่อสัตว์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ ๆ อ้อ ๆ ๆ ดีเลยครับ เพราะว่ากระเพาะของน้อง ๆ กระเพาะของน้องแมวน้องหมาเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะ ส
น้อง ใช่ เปราะ บาง
ไว ใช่ครับ ไวต่อแบคทีเรีย หรือว่าไวต่อสิ่งแปลกปลอม ถ้าเกิดว่าเราไม่ ไม่ ช ไม่ใส่ใจเขา หรือว่าไม่ดูแลเขาเป็นพิเศษเนี่ย ก็
ใช่ค่ะ ใช่ ก็เลยต้องล้างมือ เพราะเอาจริง ๆ เอาเข้าเครื่องล้างจานก็ไม่รู้ว่า คือน้ำยาของเครื่องล้างจานมันก็เป็นน้ำยาเฉพาะเนาะ ก็ไม่รู้ว่ามันแบบโอเคต่อกระเพาะน้องแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าไร คือ การ กระบวนการของเราในการทำงานบ้าน แบบว่าก็จะเริ่ม
อือฮึ ค่ะ ใช่ อะฮะ อา งานอดิเรกชนิดหนึ่ง ก็คือการทำความสะอาดให้ทาสแมวนั่นเอง
ใช่ ทำความสะอาดให้เจ้า นาย